Quindi secondo me è vero, cioè non non cerchiamo di curare la terra, ma cerchiamo di esplorare. Lo so, fai entambe entrambe contemporaneamente.
Mh-mh. Sì, ma secondo me secondo me dovremmo curare la terra, prima cosa, perché anche guarda, ehm, ci ho pensato qualche anno fa ci pensavo più spesso, vabbè
Penso. Esatto, esatto, sì, sì, sì.
dico se dovessimo andare a vivere su Marte, no
Mh.
io non ci andrei. Cioè io preferirei rimanere qua, capito. Cioè ovviamente se mi dicono: "Domani la terra esplode, dobbiamo andare a vivere su Marte e arriviamo lì tra 20 anni", te direi: "Va bene, partiamo".
Anche io, anche io, sì, sì, sì. Concordo. Beh, non ha molto senso.
Però se tu mi dici che s sì, eh sì, che devo fa' vent però se parte tu cioè tutta la popolazione, c'è un piano veramente se Però tipo se mi dicono u a 60 anni, 70 anni: "Guarda domani la terra esplode", ti dico: "Ciao".
Per 20 anni? Esatto. Sì, ma tu cioè, mhmm, pensiamo anche al fatto che se anche se troviamo un altro pianeta vivibile, sicuramente ci andranno solo le persone ricche
Mh-mh.
o comunque che possano essere utili poi alla futura civiltà. Quindi non è che poi porteranno tutti e sotto questo punto di vista, ehm, i ricchi secondo me vincono, come vincono sempre.
Beh, sì, sì. No certo.